Eee, o sorumluluk sahibi olmak, doğaya karşı sorumluluk sahibi olma fikri de bence çok önemli. <swallows> Dediğiniz gibi, işte, bitkilerle vakit geçirmek, bitkilere bakmak da, evin içinde olsa bile çok kıymetli şeyler.
Hı hı. Hı hı. Kesinlikle, kesinlikle. Peki şey dediniz, eee, hani büyük baş hayvanlarla bile iletişim hâlinde olarak büyüdüm bir bakıma. Kendinizle mesela arkadaşlarınızın daha belki çok daha şehrin içinde veya apartman dairelerinde büyümüş arkadaşlarınızla aranızda bir fark görüyor musunuz? Yani size kattığı bir şey olarak ne görüyorsunuz?
<chuckles> Evet. Evet. Ya, ııı, olumsuz taraftan başlayayım kendi adıma. Iıı, bunalıyorum diyeyim şeyde, apartman dairelerinde. Çünkü daha doğa içinde büyümüş bir insan olarak, biraz daha şeyim, böyle, kapalı kapılar ardında durmak bana çok şey geliyor, arkadaşlarımdan farklı olarak.
Hı hı. Hı hı.
Ama bir yandan da onlarla o sorumlulukların içinden gelmek biraz daha beni sabırlı bir insan hâline getirdi galiba çünkü m hayvanlarla konuşarak bir yere kadar anlaşabiliyoruz maalesef. Biraz daha, ııı, disiplin oluşturmak gerekiyor.
Hı hı.
O yüzden biraz daha sabır sahibi oldum sanırım. O yüzden, arkadaşlarımdan spesifik olarak bu farkım var herhâlde.